Iya iya, oke jadi kayak, mmm, kamu udah, apa ya, berjalan pekerjaan freelancer ini sekitar 3 bulan gitu dan mungkin selama 3 bulan ini bisa dibilang kamu kehilangan juga ya waktu-waktu nyaman, waktu-waktu istirahat dan waktu luang gitu. Karena kamu terlalu fokus nih menyelesaikan project freelancer kamu ya, yang mana mungkin, mmm, di sisi lain kamu pengen banget nih mendapatkan, eee, kestabilan finansial, tapi di sisi lain kamu kayak, eee, capek juga ya, kamu pengen, a cari hiburan gitu yaitu dengan menjalani hobi. Jadi, eee, sebenernya ngerti banget kok apa yang sedang kamu alami saat ini ya, nah, mmm, ngomong-ngomong soal pekerjaan kamu nih selama e 3 bulan terakhir ya, kira-kira dalam sehari nih kamu tuh kayak menyelesaikan, eee, berapa jam sih bekerja gitu ya sampai kamu kayak ngerasa nggak punya waktu nih untuk menyelesaikan hobi kamu?
Ya betul. Iya iya, betul sekali, Kak. Iya, betul sekali.